Sence yemek yapmak bir hobi olabilir mi? Ne düşünüyorsun bu konuda?
Hı hı. Kesinlikle, hani, benim en sevdiğim hobim. Böyle söyleyebilirim.
Hı hı, süper. Eee, peki, emm, ne kadar zaman ayırıyorsun buna?
Hı hı. Aslında, hani, o günkü ruh hâlime göre, hani, yoğun bir iş temposundan geldiysem, hani, stres atmak için bazen 2-3 saat, hani, ki hatta özellikle mesela turşu yapıp gece yarılarına kadar, hani, zamana daldığım, zamanı unuttuğum çok zaman Evet, evet.
Hı hı. Ya! Ha, süper! <chuckles> Aslında böyle bir şey de yemek yapmaya dâhil, değil mi? Çünkü yemek yapmak denilince insanın aklına sanki, eee, sıcak, eee, bir yemek koymak gibi de oluyor ama yemek yapmak gastronomik ola ay, açıdan da çok zengin bir şey. Eee, dediğin gibi turşu yapmak, işte, belki bir, emm, yani, bir sürü yelpaze aslında. Eee, neler yapıyorsun? Biraz bahseder misin?
Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Aslında özellikle, hani, Anadolu mutfağına odaklandım. Onu çok yapıyorum. Onun dışında mesela özellikle son 1 senedir eşimle beraber, eee, Uzak Doğu mutfağına yöneldik. Orayı zaten çok seviyorduk. Hani, birazcık wok tava aldık. Wok tava aldıktan sonra, hani, birazcık daha, böyle, hani, soslar o, işte, hani, onların kullandığı, işte, umami lezzetler, onlara başladık. E, birazcık Türkleştirdik falan derken, hani Evet, kendimizi geliştiriyoruz, eğleniyoruz.
O, süper! Hı hı. Harika! Ha ha. Evet. <chuckles> Süper! Hı hı. Ay, harika! Eee, peki, eee, Anadolu mutfağına, eee, sarmanızın bir, eee, nedeni var mı? Yani, böyle, bir taşınma durumu falan mı oldu? Kültürü mü özlediniz? Nasıl?
Hı hı. A. Aslında yaklaşık 3 senedir bir Kuzey Avrupa ülkesinde yaşıyorum. Hani, ondan önce de mesela ara ara dönemsel olarak, hani, yurt dışında bulundum ama, hani, eskiden gelen bir Anadolu'yu ben oldum olası çok seviyordum. Hani, kültürünü, yemeğini, eee, özellikle, hani, etkileşimini. Ya, çünkü Orta Asya'dan başlayan bir, hani, göç ve daha sonra oradaki bir birden fazla kültür, bunların etkileşimi, göçler, savaşlar, yıkımlar, tekrar kurulmalar falan derken, hani, inanılmaz, mesela, büyük bir zengin mutfak. Bence en güzel füzyon mutfak diyebilirim.
Ha. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, aslında, "füzyon mutfak" dedin, eee, ben de tam oraya değinecektim. Biraz daha, emm, hani, daha, eee, farklı yerlerden, işte, belki ana yurtları diyebilecekleri yerlerden farklı bir yere yerleşmek ki ben de, eee, sen de bunun biraz, emm, mikro boyutunda yapmışsın bunu. Eee, yani, yemeklerle birlikte taşınıyor, farklı şeyler deniyorsun ama hep bir, eee, Anadolu, eee, nüansı oluyor yemeklerimde diyorsun yani istemsiz de olarak anladığım kadarıyla.
Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Kesinlikle, birazcık da, hani, özlem de var diyebilirim, hani, ööö, çünkü m anneannemle büyüdüğümde, hani, anneannem gerçek bir Anadolu kadınıydı.
Ha, tabii ki. Süper, hı hı.
Evet, ondan sonra daha sonra tabii, anneme aktardığı miras. Hani, eee, ha babaannem ya da baba tarafım çok farklı bir kültürden geliyor, hani, Doğu Karadeniz. Hani, onlar 4 kuşaktır İstanbullu. Evet, evet, a bizim evde de küçük bir füzyon mutfak vardı diyebilirim.
Hı hı. Bambaşka. Evet. <chuckles> Evet, gerçekten hayatının her yerinde bunu görüyorsun, yani. E, yemeğe de yansımış. Emm, peki, bu hobin nasıl başladı? Yani, biraz an eee, anneannen ve annenden de, eee, bir miras olarak, eee, getirdiğini söylüyorsun bugünlere ama, hani, pratikte, eee, nasıl oldu? Emm, onlarla birlikte mutfağa mı giriyordun? Eee, tabii, bunlar güzel de anılar. Eee, senin için nerede bu anılar?
Hıı. Evet. Kesin. Hı hı. Evet. Aslında çocukken annem, böyle, kız kardeşimle bana çok fazla, hani, böyle, baskıda bulunuyordu: "Hadi yardım edin, evleneceksiniz, eşinize yardım etmek zorundasınız." Evet, evet. O toplumsal mesela, eee, güç dağılımı çok güzel yapmıştı. Babam da mesela mutfağa çok girerdi, hatta hafta sonları, özellikle pazar günü, hani, babam herkesten önce kalkar, çok güzel sofra hazırlar, küçük sunumlar mükemmel, böyle, lezzetler, değişik füzyon tarifler.
<chuckles> Evet. Hı hı. Kulağa çok iyi geliyor, evet.
Evet ama şöyle enteresan bir nokta var: yaklaşık 24-25 yaşıma kadar, eee, çok, böyle, hani, mutfakla, böyle, hani, alanım çok kısırdı, hani, sadece, eee, vücut geliştirme sporuna ç odaklandığım için, hani, lapa bir pilav yanında birazcık, böyle, hani, tatsız, eee, haşlanmış tavuk ya da birazcık az yağlı
Hı hı. Hı hı. Biraz daha besin değeri öne çıkan, değil mi? He he.
Aynen, hani, makro mikro ama ne zaman ki işte Ürdün'de taşı Ürdün'de iş yapmaya gittim proje için geçici olarak, o evde, o evde, hani, mutfağa gerçek anlamda girdim, diyebilirim.
Hı hı. Evet, e ge emm, gerçekten aslında belki de kültürü özlediğin için de öyle bir yerden yaptın. Yani, emm, daha önce de annenin söylemlerine rağmen, kendini çok mutfakta bulmadın, yani. Eee, şöyle bir şey söyledin bu arada, eee, o da çok dikkatimi çekti. Eee, toplumsal, eee, toplumsal rol dağılımı gibi bir cümle kullandın, bir kelime kullandın, eee, doğru hatırlıyorsam. Eee, hobiler aslında bu, eee, yönden de, e, biraz belirleyici olabiliyor. Biraz karakteristik ya da, emm, artık, ımm, nasıl diyeyim biraz daha bu, eee, cinsiyet rollerine de, eee, bürünebiliyor. Eee, yemek yapmak bazen erkeklerle çok, hatta eskiden daha çok böyleydi ama şimdi erkekleri, eee, mutfakta, aaa, daha çok, ııı, gördüğümüz şeyler olabiliyor. Eee, sen böyle deyince biraz daha insanlar, “Ya, hani, daha kıh eee, eşinin yapacağı bir iş değil mi?“ falan gibi, aldığın böyle kültürel, eee, şeyler oluyor mu?
Hı hı. Kesinlikle. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Yani, gündelik hayatta, hani, kadınlar nasıl iş hayatında ç girip çok başarılı olup, hani, bu ön yargıların üzerini çizebiliyorsa, aynı şekilde de, hatta bizim erkekler olarak gün grubumuz bile var. Evet, gün yapıyoruz, ı kısır yapıyoruz, börek paylaşıyoruz. <chuckles>
Tabii ki. <laughs> Çok iyi. <laughs> Harika. Ondan biraz bahseder misin? Nasıl, eee, oluştu, eee, yaşadığın ülkede sanırım, eee, oldu, değil mi? Yani, eee, Türkler arasında mı bilmiyorum ama.
Evet. Hı hı. Evet. Evet, evet, ilk, hani, Türk ve Türkiye Cumhuriyetleri arasında oldu, diye biliyorum. Hani, sonuçta yediğimiz yemekler, kültürlerimiz birbirine çok benzer. Eg eşlerimiz ya da işte partnerlerimiz, eee, onların bir hobi günü vardı. O hobi gününde, eee, biz erkekler olarak buluşuyorduk, hani, poker oynuyorduk. Poker derken de kumar değil. Tamamen, hani, zaman geçirmek, hani, eğlenmek için. E, sonra bir arkadaşım börek getirdi, ben kek getirdim falan derken. Hani, bunu sen, hâlâ mesela şu konuşuluyor: “Hani, bunu nereden aldın?“, “Bunu nereden aldın?“, “Nasıl a "Ya, bunu biz yaptık, hani.
He he. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Ay, çok iyi. <laughs>
Sonra, işte, hani, eee, “Va, erkek adam falan böyle yapar mı?“ diye sonra bir baktık mesela masaya, hani, 8 kişiden 6'sı çok güzel yemek yapabiliyor. E, birazcık, hani, böyle, konsepti değiştirdik, “Hadi“ dedik, “Herkes bir şey getirsin.“, “Hadi, o kısır getirsin.“ falan derken aslında, hani, kadınlardan çok daha güzel yapıyormuşuz.
Hı hı. A, a! He he. Ya, onu keşfettiniz. <chuckles> Eee, aslında, böyle, eee, daha konsept farklıyken sizin toplanmanızda, ki ona da aslında eşleriniz ya da, eee, birlikte olduğunuz insanlar, eee, hobi günü, eee, yaparken birlikte biraz da siz, eee, “Hani, biz bir araya gelince ne oluyor? Bir bakalım.“ diye, gibi bir yerden, eee, toplanmışsınız. Ama olaylar yemeğe kadar gitmiş ki insanların, eee, yemekte yetenekli olduğunu keşfetmesine belki onlar da, eee, hobi hâline, eee, getirdi bunları. Eee, peki biraz daha, eee, yemek yapmak, emm, yemek ya da, eee, eğlenmek arasında da, eee, yani, biraz daha, hani, ımm, hayatta kalma moduyla, eee, daha, böyle, eee, zevk almak modu arasında gidip gelebilen bir şey. Biraz buralardan bahsedelim. Yani, bir yemek yapmak kim için hobi hâline gelebilir? İyi yapan için, eee, hobi hâline gelebilir mi? Emm, yoksa yemek yapmak, ııı, biraz, daha, emm, yani, çünkü herkeste böyle bir şey gelişemez ya, bence. Eee, sen ne düşünüyorsun burada?
Evet, tabii ki. Hı hı. Evet. Aynen öyle. Hı hı. Imm, evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinle, hani, hobi demek: Bir işten zevk alıp bunu gerçek anlamda, hani, zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorsan eğer yaptığın bir olguda, bence bu senin hobindir. Dolaylı ya da dolaysız. Hani, yemek yaparken ben gerçekten o gün iş stresini unuttuğum ya da, işte, “O yumurtayla, hani, bunu bağlayayım.“ derken tamamen o gün ka ettiğim kavganın enerjisini aklından çıkarıyorsa, hani, bu benim hobimdir. Ama insanlar bence birazcık, hani, burada gözleri korkuyor çünkü, hani, çok yüksekten bakıyor olabilir, hani. Gerçekten çok uzman bir şefin videosunu izleyip ya da yaptığı taktikleri ya da o özellikle o soğan kesmeyi yapıyorsa, evet. Hani, bunlar zaman isteyen, tecrübe isteyen şeyler. Ama küçük bir, hani, makarnayla başlayıp kendi serüvenimden bahsediyorum. Hani, demi-glace sosla beraber
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Tabii. Hı hı.
eee, üzerine, hani, hangi asidi dengesini kuracak, eee, düşünceye gelebiliyorsam bence herkes yapabilir. Ama zevk meselesi. Ama bence insanlar korkmamalı.
Evet. Hı hı. Aslında bence yemek yapmanın gerçekten, böyle, genel, eee, insana verdiği bir, eee, hâl, tavır var. Yani, o, eee, "çünkü"ye odaklanılmadan, eee, yemek yapılmıyor. En basitinden insan, eee, o günkü şeye dalıp, eee, ocağın altını kapatmayı unutabiliyor, fırında bir şey yakabiliyor. Elini belki, hani, kendini yaralayabiliyor. Eee, öyle bir yerden, eee, hobi hâline gelmesi bence bir tık daha efor sarfe eee, efor isteyen bir şey olabilir. E, o efor da, eee, efor sarf etmek isteyen, eee, bi birinin yapabileceği bir şey tabii ki. Eee, yani, insanın aklından, hani, eee, silse de, eee, o gün günlük işleri, eee, insanın ondan zevk alması daha farklı bir yerde dediğin gibi. Eee, ki, i konuşmanın başında, hani, eee, "4 saat, eee, boyunca, hani, turşuyla ilgilendiğim oldu." dedin. Bu gerçekten senin için böyle bir yerde. Emm ha ha. Lütfen.
Hı hı. Kesinlikle. I hı. Evet. Çok doğru. Hı hı. <snorts> Evet, evet. Evet, hani, benim i benim ilgimi çekiyor, ben zamanla keyif aldım ama tabii ki herkese hitap etmez. Gerçekten, hani, hiç yemek yapmayı gerçekten sevmeyen ya da gerçekten çok az yemek tüketen insanlar var. Hani, tabii ki onlara da saygım sonsuz ama, hani, bence yemek, eee, bıs topraktan koyduğun tabağa kadar bir süreç. Hani, burada çok büyük emekler, geçmiş acılar, tecrübeler, inanılmaz büyük bir enerji var bence. O dolayısıyla, hani, oradaki keyfi aldığım için, hani, ben bundan çok mutluyum ama tabii ki, hani, başka insan buna sadece, hani, "Karnım acıktı, enerji almalıyım ya da, işte, şu mineralim eksik, şu vitaminim eksik, hımm, alayım, tüketeyim." o gözle bakıyor a saygı duymak lazım. Ama benim için
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet.
topraktan, hani, o önümüze gelen kâseye kadar inanılmaz büyük bir süreç.
Hı hı. Yani, çok, eee, fazla kaynak olan, çok fazla, eee, zaman ve, eee, 1'den fazla, emm, i insanın ya da belki hayvanın, eee, emek emek dokuduğu, eee, yaptığı şeyler, gerçekten onun tabaklanması bile, eee, büyük bir emek olabiliyor. Arkasında yatan, eee, bir serüven olabiliyor her tabağın arkasında, eee, dediklerinden bunu anlıyorum. Eee, peki, aslında, eee, dediğin gibi, eee, hobi hâline getirmek daha farklı bir yerde. Eee, senden birisi tavsiye istes istedi diyelim. Eee, sıfırdan başlayacak. Eee, ilk, eee, vereceğin en basit 3 tarif ne olurdu bunun eee, onlara? Yemek yapmayla da çok arası yok diyelim. Nasıl bir yerden başlasın, bu insan?
Kesinlikle. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Öncelikle tabii ki, şu önemli, hani, besin, diyet süreci nasıl? Vegan, vejeteryan mi? Hani, buna bağlı olarak protein. Hiç başlamamış gerçekten çok seven birçok arkadaşıma evde yemek yapmaya başladım. Daha sağlıklı, daha bütçe dostu. En önerdiğim 3 yemek: 1, kesinlikle markette, güvendiğiniz bir markette hazırlanmış, marine, özellikle tavuk bir protein. 2, özellikle, hani, Avrupa'ya taşındıktan sonra poşette pirinç, bir tuzlu suda 10-15 dakika haşlayıp, hani, bunu normal demlemek ya da makarna yanına, güzel bir karbonhidrat.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. Hıı. Evet.
3. olarak da gerçekten yanına sevdiğiniz bir yan ürün. Mesela bu, güzel bir yoğurt olabilir, güzel bir turşu olabilir.
Evet.
Hiçbir efor harcamadık, yani, aldık, satın aldık, belki de havalı fritözde pişirdik, belki de tavada üçer dakika bekletip çevirdik. Ya, bundan sonra zaten onu yapabildiğini gördükten sonra insanlar, hani, evet, "A, ben marinasyon nasıl yapıma geçecek." ya da atıyorum, makarnaya atıyorum, "Daha soslu nasıl yapabilirim?" diyecek. E, yan ürünü kendi yapmak isteyecek, "Hımm, hani, atıyorum, haydari yapayım diyecek. Hani, o yoğurdu Evet, evet.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, değil mi? Motive olacak belki de. Ha ha.
Evet, evet. Kesinlikle, hani, motivasyon değişecek, dolayısıyla bence a çorap söküğü gibi gelecek.
Hı hı, evet. Emm, peki, eee, şimdi, sen, böyle, tabaklar, eee, görselleştirme yapınca, eee, insanın ağzının suyu akar tabii ki böyle güzel tabaklara. Eee, şöyle bir şey, eee, düşündürdü bana bu söylediğin. Eee, aslında her yemeğin, eee, bir, eee, kompozisyonu olması gerekiyor yani. Eee, makarnanın yanına pirinç pilavı olmaz mesela ya da, hani, eee, ben çok, eee, tabii, basit bir yerden de yaklaşıyorum, emm, bilgili olan sensin lütfen yönlendir k eee, bunu. Emm, biraz daha, hani, eee, sanki bü eee, liste hazırlar gibi, bir müzik listesi hazırlar gibi, işte, mesela DJ'lerin de öyledir. Yani, bir kompozisyon oluşturmak gerekir. Bir sanat eserinde bir kompozisyon vardır. Eee, yemek yapmak da, eee, böyle bir yere geliyor, bu söylediklerinle. Eee, senin için en güzel bir öğün mesela eşine hazırladığın, sevdiklerine hazırladığın, eee, böyle bir öğün, emm, belki romantik bir akşam yemeği, belki aile arasında verilen bir, eee, yemek. Eee, nasıl bir şey yapardın sevdiklerine?
Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Tabii. Kesinlikle. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Evet. Hı hı. Öncelikle, hani, kesinlikle ne istedikleri ya da ne sevdikleri önemli. Bunu bire bir o tarifte değil de, hani, olduğu tarifte değil de birazcık da, hani, kendinizi şaşırtarak, onu tanıyarak, eğer ki, hani, onu başka lezzetlerden yakalıyorsam, mesela derse ki, hani, mesela bir kuru fasulye tarifi ama örnek veriyorum babam, hani, mesela tatlı lezzetlere biraz düşkün. E, mesela çok güzel, eee, özellikle Doğu Anadolu'da ya da Kuzey Anadolu'da, Artvin yöresinde ballı şekerle kuru fasulye yapıyor. Aslında onun sütü şekerle, yani, yumuşatı Evet. E, bunu denediğinde evet, onlar da şaşıracak E, mesela tatlı ekşi dengesi var. Üzerine mesela çok güzel lime dediğimiz misket limonu sıktığımızda çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Yani, sokakta giyerek çıktığımızda giydiğimiz kıyafetin bile bir hikâyesi var. Aynı şekilde yemeğin neden olmasın? Hani, bunu yaptığımız zaman zaten bu hikâyeyi, "Ben bunu seviyorum. Bunun için yaptım. Bu." Giriş, gelişme, sonuç, ki zaten özellikle bu deneyim restoranları
Ha ha. Hı hı. Hımm, evet. Evet. A, a! Çok ilginç. <chuckles> Hı hı. Evet. Tabii, tabii ki. Hı hı.
özellikle bu fine dining adıyla meşhur olan deneyim restorana gittiğimizde aslında bize bir deneyim sunuyor. "Evet, bunu tarım yapan Hasan emmi ekti, şefkatle topladı ve biz bunu Anadolu'daki şu tariften esinlenerek böyle yaptık." Kırık sütlaç. Değişik tarifler. Evet.
Evet. Kesinlikle öyle. Hı hı. Yani A, evet, o o da o tariflerden biri mi? Bu söylediğin kırık sütla Ha ha.
Evet kesinlikle. Ya da belki bir hata sonucu çıkmış bir şey. Aslında bir hikâyesi olan bir şey, işte, olay hikâyeye gidiyor.
Evet, aslında bir hikâye oluşturmak belki eşin de bu arada, eee, böyle bir yerden, eee, onunla olan iletişimin de, eee, güçleniyor olabilir. Çünkü senin böyle özenli olduğun bir şey, eee, işte, böyle, emm, güzel restoranlardan bahsettin. Eee, hepsi, emm, insanın birbirine karşı motive olacağı şeyleri de aslında bir yandan sayıyorsun. Eee, seni dinlemek çok güzeldi. Yemek yapmayı, eee, hobin hâline nasıl getirdin? Onları dinledim bugün senden. Çok keyifli bir konuşmaydı benim için.
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.
Görüşürüz, hoşça kal.